Bah, c'est plutôt des des odeurs de voilà, c'est plutôt des des plats en fait, des plats typiques que que j'ai pu manger quand j'étais petite. C'est plutôt ça. Mais autrement des odeurs comme toi ou des odeurs de marché et tout ça, non j'ai pas, heu, j'ai pas oh si je je pense que à quelque chose juste en te parlant. Heu, j'aime quand quand j'étais petite, je faisais du camping avec mes parents
Ouais. Là. Ouais.
et heu, c donc on allait, heu, on allait au donc au camping et on faisait du camping au bord de la mer et j'avais cette odeur de goémon.
Oui. D'accord. De goémon?
Voilà, tu sais ce que c'est le goémon?
Non.
Beh, ce sont des algues en fait. Tu sais, quand tu vas à la tu tu conn tu, heu, tu tu vas souvent à la mer ou ou pas du tout? Ça te parle pas du tout?
D'accord. Heu bah, en Méditerranée, on a enfin là où j'habite, on a pas ça.